Allora, ti dico sicuramente all'inizio potrebbe essere un pochino difficile per la l mhmm, la ragione più semplice che è: i nostri genitori rispettivamente vivono ai 2 poli opposti nel mondo. Abbiamo una parte di famiglia in Italia e una parte in America, quindi saremo solo noi 2.
Eh. Certo, questi nonni un po', <chuckles> mhmm, lontani. Certo.
Esatto, quindi questo sarà difficile. Ehm, però ti ripeto, cioè secondo me ci sarà poi tutta un'altra sfera, no, tutto un altro lato della medaglia da scoprire, quindi vacanze in posti diversi, i nostri figli che parleranno varie lingue. Per cui ecco, non ho dubbi che all'inizio sarà difficile, questo questo è poco ma sicuro insomma.
Mh-mh. Certo, questo sicuramente mh-mh. Chiaro, però comunque in qualche modo giustamente, una quadra poi si trova sempre. Come giustamente dicevi tu, ehm, ormai le le lonta le le distanze sono minime, dal momento che comunque ci sono veramente un sacco di di di di strumenti che ti permettono di viaggiare e raggiungere posti in pochissimo tempo, quindi poi sicuramente è questione di organizzazione. Ehm, ti faccio una domanda così, ehm, quanti figli, uhm, vorresti avere, così, nel futuro?
Sempre. Mh mh. Assolutamente sì. Mh-mh. Mh-mh. Mh. Allora ti direi, uhm, così proprio su due piedi, massimo 3 considerando che c'è mh, sì, sì, assolutamente, considerando che c'è una possibilità che abbiamo dei gemelli, perché perché ce ne sono parecchi specialmente la mia famiglia, quindi potrebbe essere che magari, ehm, mhmm, facciamo subito, no, ehm, però <chuckles>
Okay, eh, bel numero comunque. Ah! Ah, vedi? <chuckles> Eh. Non è da escludere, certo, questa eventualità. Quindi con una in un colpo solo, sei a posto, poi eventualmente valuteresti un'altra un'altra gravidanza. Va bene Eh, beh! Eh, beh! Eh, beh, e lì diventa un po' più impegnativo. Va bene, io ti ringrazio per questa divertentissima conversazione e ti auguro una buona serata.
Esatto, esatto. Sperando di non avere un'altra volta gemelli, perché altrimenti, ecco. <chuckles>